えとですね、まい、まず、あの薪を割って細くあの、していくっていう工程と、今度はその細くした薪をさらに、あの、ま、フェザースティックとかって呼ぶんですけど、あの、火のあの、ちょっとしたあの小さな火から燃えやすいように、薄いあの木の、なんて言うんですか、膜みたいなものを削って作っていくんですよ。
はい。 はい、はいはい。 はい。 はい。 はいはい、フェザースティック。はい。 はい。 はいはい。 はい。 なるほど、乾燥したなんか葉っぱとかで、あの火を大きくしたりとかするのと、似てる感覚ですかね。フェザースティック初めて聞きました。なるほどです。それを作るためのナイフってことですか？
ええ。 あ、そうですそうです。 ええ。 うん、ね。 ええ。 はい。そうです。ま、それは理由ですけどね。<laughs>
あ。<laughs> あ、ナイフが欲しさにってことですか。<laughs> なるほどなるほどですね。わざわざアメリカから取り寄せて。ああ、すごいですね。
そういうことです。はい。<laughs> はい。 ええ。
じゃあ、スマホのアプリとかは、全くあまり興味がなきょ興味がないというか、<laughs> まあ、でもおっしゃる通りだと思います。薪があってね、あの、椅子があって、火があればね、あの、贅沢なね、あの、景色がね。あると思うので、うん。
す。 そう うん。 そうなんですよね、意外と、いや、本当にスマホなんかもあの、電話かかってくるの嫌で、あの夜とか電源切っちゃいますからね。
うんうん。 あ、なるほど、あ、でもそれはいいですね、結構、あの、連絡を途絶えるっていうのはね、で、結構大事なのかなと思いますね。
ええ。 ええ。 ですね。あの星見てる時に、ね、電話かかってきたら嫌じゃないですか。<laughs> ええ。
本当リラックスはい。 あ、そうですね。そうですね。 まったりとあのコーヒー飲んでね、リラックスしてる時にね、何かおよびお呼び立てが来るとね、 それはちょっとテンションが下がってしまうので、わかります。なるほどです。じゃあ今日はあの、巻きだったりとかね、直火をしないとか、あの、自然を傷つけないね、マナーだったりとか、 ことだったと。まあ、でも最終的に必要なのは、あの、綺麗な自然と、あの、リラックスした心持ちなのかなって今聞いてて、はい、思いました。はい、今日はお話しいただきありがとうございます。
うん。 そうなんです。 はい。 ええ。 はい。 うん。 そうですね。 はい。 はい。<laughs> ありがとうございました。